Ừm, bạn ơi, bạn có thường hay đi du lịch hông bạn?
Ừm. Có, mình đi du lịch rất là nhiều luôn á bạn, sở thích của mình là đi du lịch mà.
Wow! Nhưng mà trong những chuyến du lịch đó nha, thì hổng biết là có cái lúc nào mà có cái chuyến du lịch mà nó làm thay đổi của á bạn hông?
Ừm. Ừm. Có chứ. Ờ, mình đã đi du lịch rất là nhiều nơi, nhưng mà một trong những cái chuyến làm thay đổi mình đó chính là cái chuyến mà, ờ, mình đi miền Trung, 5 tỉnh miền Trung với lại cô bạn thân của mình đó bạn. Ừm.
À, miền Trung. Wow! Là bạn du lịch tới miền Trung luôn? Nhưng mà cho chuyến đi đó á thì, à, ừm, là vì sao lại bạn bạn lại chọn, ờ, du lịch ở nơi đó bạn, nó có cái gì đặc biệt hông?
Đúng rồi. À, tại vì, ừm, theo mình được biết miền Trung á là giáp với lại cái eo biển Việt Nam mình á, cái miền Trung là nằm ở giữa, đúng hông? Ừm, thì ở đó nó có, a, rất là nhiều cái bãi biển đẹp cũng như là cảnh quan rất là đẹp. Ờ, thì bạn cũng biết rồi đó, Đà Nẵng và phố cổ Hội An là một trong những cái điểm mà, ừm, cần phải tham quan khi mà bạn đến Việt Nam du lịch, nên bản thân là người Việt thì mình mình nghĩ là mình phải đi đến cái nơi đất nước mình 1 lần, quê
Đúng. Đúng, đúng. À, vậy là bạn bạn cũng thích, ơ, thích, ơ, không gian, ơ, biển à hả? <laughs>
ừm, quê hương của mình. Ừm. Ừm, đúng rồi đó.
Nhưng mà trong cái chuyến đi đó thì, à, không biết là bạn, ơ, gặp một cái điều gì mà lại làm cho bạn thay đổi hả bạn?
Ừm, tức là đầu tiên là mình sẽ kể về cái câu chuyện mình đi trước ha, tức là mình với bạn thân của mình đã mua một cái tour, ờ, đi ra ngoài miền Trung, đi 5 tỉnh. Thì ban đầu sẽ đáp tới, a, sân bay Đà Nẵng, thì một trong những cái điều làm mình ấn tượng đó là sân bay Đà Nẵng khá là, ừm, tiện nghi, cũng như là hiện đại đó bạn.
Ừm. 5 tỉnh, ờ. Ồ! <laughs>
Ừm.
Thì giờ không biết là mà sau khi bạn đáp xuống sân bay bạn thấy cái khung cảnh như vậy á, thì hông biết là bạn có cái tâm trạng gì hông bạn?
Ừm. Ừm. Mình cảm thấy là ở sân bay Đà Nẵng thì cũng không thua kém gì, ờ, sân bay lớn ở Hồ Chí Minh là sân bay Tân Sơn Nhất hết á. Ờ, và đặc biệt một điều nữa là sân bay Đà Nẵng khá là gần với trung tâm, ờ, của thành phố, nó không có cách quá xa, cũng như hiện tại bây giờ Tân Sơn Nhất cũng rất là gần với trung tâm, bạn chỉ cần đi dọc qua cái tuyến, ơ, đường ở Phú Nhuận là bạn đã có thể ra tới Quận Nhất rồi, vào trung tâm rồi nên mình nghĩ là cái địa điểm rất là thuận lợi, ngoài ra á thì biển ở Đà Nẵng rất là đẹp luôn.
Ừm. À. Ừm, khá là tuyệt vời đó nha, mình mình nghe, ơ, nghe bạn kể là thấy thú vị rồi đó, nhưng mà trong cái chuyến đó thì, à, không biết là cái cái cái điều gì mà làm cho bạn, ơ, thấy nó, ơ, nó có có sự thay đổi ở bên trong bạn hả bạn?
Ừm. Ừm. Ừm, ờ, cái câu chuyện mà mình đã gặp cái một cái sự việc làm thay đổi á thì đó là những cái, a, phần mà là sau đó mình đi đến tỉnh khác thì mình xin phép là mình sẽ chia sẻ trước về cái, a, a, lúc mà mình đã, à, tham quan ở, a, Đà Nẵng và sau đó là bạn mình với mình có di chuyển sang Hội An ha. Thì, à, mình cảm thấy rằng là ở Đà Nẵng á, cái biển Mỹ Khê rất là đẹp và rất là sạch. Ờ, chính qu chính chính ph chính quyền ở Đà Nẵng á họ cấm không có cho người buôn bán hàng rong được bán ở trên bờ biển cũng như là trên bãi cát, thành ra là biển rất là sạch luôn bạn ơi. Ừm. Ừm, đúng rồi.
Ừm. Rồi. Wow! Ồ, cấm cấm bán hàng rong luôn. Nhưng mà ừm. Ừm, trong cái chuyến đi đó là bạn di chuyển á từ, à, à, Đà Nẵng ra tới Hội An luôn thì không biết bạn đi bằng cái phương tiện gì ha bạn?
À, mình đi bằng xe du lịch của đoàn, à, tour người ta sắp xếp. Thật ra bạn thấy Đà Nẵng sang tới Quảng Nam là 2 tỉnh khác nhau nhưng mà thật ra di chuyển rất là gần. Ờ, từ Đà Nẵng mình di chuyển đến Hội An thì mình nhớ đâu đó chắc cũng phải tầm 1 tiếng hơn là tới rồi đó bạn, cũng không có lâu đâu, ừm.
1 tiếng hơn ha. Ừm, cũng nhanh đó nha. Ơ, nhưng mà sau sau khi mà ra tới, a, Hội An rồi đó thì bạn gặp cái sự việc gì mà mà làm cho bạn ấn tượng bạn nhớ, mà làm thay đổi bạn?
Ừm. Ừm. Ừm. À, thật sự thì, à, khi mà mình ra tới Hội An á thì mình thấy cái cảnh ở Hội An rất là đẹp, nó là một trong những cái điều mà để làm cho mình thay đổi suy nghĩ. Tức là mình thấy là bản thân Việt Nam mình rất là đẹp, những có những cái nơi không thua gì nước ngoài, mình cảm thấy rằng là những cái bãi biển ở miền Trung á có thể sánh ngang với những bãi biển mà nổi tiếng trên thế giới ví dụ như Bali ở Indonesia, hoặc là Maldives ở, a, Ấn Độ luôn. Mình cảm thấy rằng là biển Việt Nam mình rất đẹp, không thua kém gì hết và mình cảm thấy là du lịch Việt Nam nên ừm, du lịch Việt nam nên cần được, ờ, quảng bá cũng như là được, ừm, ờ, tuyên truyền nhiều hơn đến, ơ, mọi du khách.
Ừm. Ừm. Wow, wow! Ừm, đẹp vậy luôn hả bạn? <laughs> Ừm, rồi, mình hiểu, khi mà, ừm, ừm, ra gặp được một cái khung cảnh khá là tuyệt vời như vậy á, gặp biển đẹp như vậy á thì bạn, a, liên tưởng đến là muốn quảng bá cái cái địa điểm du lịch của đất nước mình tới những cái nước khác, ờ, ừm hừm, khá là tuyệt nha. Ừm.
Ừm, ừm. Ừm, ừm hưm. Đúng rồi. Chính xác luôn, tính đúng rồi, ừm, mình nghĩ rằng là, ờ, ở Hội An á thì đương nhiên là nó sẽ có những cái, a, ưm, phong cách cổ kính hơn, cũng như là những cái cảm giác mà làm cho bạn cảm thấy rằng là, ờ, bạn đang được thăm quan một cái khu phố cổ, à, một cái nơi mà thương lái và giao thương tấp nập ngày xưa ở tại khu vực cảng miền Trung. Thì ở đó có một cái danh lam mà rất là đẹp đó là chùa Cầu, mình với bạn mình cũng có chụp rất là nhiều ảnh ở đó cũng như là thả hoa đăng ở trên sông. Ừm.
Ừm. Wow. Chùa Cầu. Wow, những cái, a, những cái trải nghiệm khá là thú vị nha, ừm, nhưng mà, ờ, ờ, ừm, ờ, ngoài cái việc mà cái cái có cái bãi biển đẹp á thì, ờ, không biết là bạn có, ừm, yêu thích gì về cái điểm văn hóa ở đó nữa hông bạn, như là con người hay là nh những cái cái cái cái việc khác á?
Ừm. Ừm. Ừm. Ở, a, tại đó thì đã có rất là nhiều cái, a, à, trải nghiệm về ăn uống, cũng như là ẩm thực, ờ, và chính cả con người tại miền Trung nữa. Ừm, thì mình thấy là, ờ, sau khi mà tụi mình, à, đến Hội An và có ăn những món ăn tại địa phương cũng như là có ăn những cái món ăn địa phương tại, à, Đà Nẵng luôn, thì mình cảm thấy là hải sản ở ở các vùng biển ở tại đây rất là ngon và nói thật là giá thành thì nó cũng rất là hợp lý, nhưng mà ờ, đúng rồi.
Ừm, áp lực. À, ở, ơ, ở gần biển thì hải sản chắc là nó tươi lắm hả bạn?
Ừm, đúng rồi đó. Ờ, mình cảm thấy rằng là, ờ, ừm, sau đó đó thì mình với bạn của mình nó còn có di chuyển ra cả Huế và cả Quảng Trị và cả Quảng Bình nữa. Tại vì tụi mình đi tới 5 tỉnh lận mà.
À, đúng, đúng, nhưng mà trong cái, a, cái cái chuyến mà du lịch đó thì hổng biết có có món ăn nào để lại cho bạn cái ấn tượng bạn nhớ cái món ăn đó hông?
Ừm. Ừm, ừm, món ăn thì đó chính là, ờ, chè bột lọc heo quay tại Huế.
<laughs> Chè bột lọc. Đúng, đúng, mình mới nghe lần đầu.
Ờ, bạn nghe nó rất là lạ, đúng hông? Ừm, bột lọc mà có heo quay nữa. Ừ, tức là, ờ, nhân nó nó sẽ là nhân mặn á bạn, cái chè đó nó sẽ vừa mặn vừa ngọt. Ừm, nó nó khá là tương đồng với một cái món ăn khá là phổ biến ở khu vực miền Tây Nam Bộ đó chính là món bánh tằm bì, nghé nó vừa có nước dừa vừa có nước mắm.
Wow! À, nghe khá là hấp dẫn đó nha, ừm, bạn ơi, trong cái chuyến trải nghiệm đó thì, à, ngoài cái việc, à, là có cái khung cảnh đẹp thì, ờ, bạn có gặp cái sự kiện nào nữa hông để mà, ừm, bạn có có những thay đổi đáng nhớ?
Ừm. Ừm. Ừm, à, ờ, mình với bạn mình khi mà ra ngoài Huế á thì có một cái sự kiện đó chính là, ừm, khi mà vào tham quan Đại Nội, tham quan Hoàng Thành Huế đó là nơi mà các chúa Nguyễn, ờ, đã từng ngự, cũng như là đã từng, à, có các triều đại đã trải qua tại cái khu vực, à, Hoàng thành Huế. Thì có một cái trải nghiệm đó chính là khi mà vào trong cái khu vực mà cái ngai mà vua ngự á bạn, nơi đó là sảnh chính. Ờ, mình mình mình, ừm, ừm, hiện tại bây giờ thì mình lại quên mất cái cụ cái điện đó tên là điện gì rồi. Ờ, tại vì ở Huế có trong Đại Nội có đến cả rất là nhiều, chắc vài chục, vài trăm cái điện khác nhau ấy. Ừm, ừm, thì, à đúng rồi, thì, à, lúc đó trước khi vào thì bảo vệ có nhắc là hông có được chụp ảnh. Mà đúng rồi, mà thật sự là mình quên, ờ, mình lỡ, lúc mà mình vào thì mình có lỡ tay mình đưa cái điện thoại lên. Mình chưa có chụp nha, mình chỉ mới đưa cái điện thoại lên thôi thì mình bị nhắc nhở. <chuckles>
Ừm. Wow! À. Ừm. Ồ, nhiều vậy luôn hả bạn? À, không cho chụp ảnh. À. Chắc, ơ, chắc đó là một kỷ niệm cũng khá là khó quên đó nha.
Ừ. Ừm. Đúng rồi. Tức là, ờ, ờ, mình đã cá có phần xấu hổ ấy bạn. Tại vì, ờ, mình bị nhắc nhở thì cả đoàn ai cũng thấy hết đó, tại vì, à, cái anh bảo vệ anh cũng hét lên là, ờ, đã nhắc nhở trước khi vào rồi là hông được chụp ảnh rồi mà tại sao mình còn đưa cái điện thoại lên á. Thì, ờ, mình nghĩ rằng là, ờ, những cái điều mà để là mình thay đổi, thì là mình khi mà đi du lịch thì mình nên tuân thủ theo những cái quy tắc cũng như là quy định tại cái nơi tham quan á.
Đúng, đúng. Ừm. Ừ. Ừm. Với lại trong cái cái chuyến tham quan đó thì bạn có, ơ, học được gì từ từ con người và văn hóa ở cái nơi đó hông bạn?
Ừm. Ừm, ừm. Ờ, mình đã học được rất là nhiều về lịch sử tại Huế ha, mình được tham quan, thậm chí là, ờ, lăng tẩm của vua nữa. Thì, ờ, thật sự là Đại Nội, ờ, Huế, Hoàng Thành Huế làm cho mình có một cái trải nghiệm rất là choáng ngợp. Ờ, sơn son thếp vàng, cứ tưởng tượng là các cái cột nè, trần nhà nè, rất là đẹp luôn, chạm chạm trổ hình rồng phượng, rất là tinh xảo. Cũng như là, ờ, những cái vân kiến trúc ngày xưa, ờ, mà làm cho mình cảm thấy là, ừm, ừm, chắc chắn đây là những cái trải nghiệm mà mình không bao giờ quên. Ừm. Đúng rồi. Ngoài ra thì ở khu vực Quảng Trị á, ờ, mình có đi ngang qua để sang Quảng Bình, thì cũng có một cái trải nghiệm khá là đáng nhớ với mình và đã làm thay đổi mình ở tại đây.
Ờ. Ừm. Ừ. Ừm. Trở về cái thời cổ xưa luôn. <laughs> A, là ở Quảng Trị đó là bạn gặp cái vấn đề gì mà bạn lại c có cái sự thay đổi đó hả bạn?
Ừm. Ừm. Ừm. Ờ, thật sự thì khi mà đi Quảng Trị á, thì ở đó cũng không có nhiều cái nơi để mà bạn có thể tham quan, ơ, thắng cảnh. Tại vì Quảng Trị là một cái vùng đất mà nó không có nổi tiếng lắm về du lịch, đúng hông? Như bạn cũng cũng cũng có thấy rồi đó. Ừm, thì, à, ờ, ở Quảng Trị thì chỉ có hôm đó tụi mình được tham gia một cái đền Công giáo. Ờ, ngoài ra là có được mua sắm một số cái sản phẩm, ờ, bạn cũng biết là ở khu vực miền Trung họ sẽ có biên giới với nước Lào.
Ừm, đúng, đúng. À, Công giáo. À, đúng, đúng rồi. Ừm, thì, ờ, bạn mua lấy sản phẩm đó là, ờ, cái cái ở biên giới người ta bán hay là ở bên bên mình ta bán? Hay là như thế nào bạn?
Ừm, ừm. Tức là cái sửa cửa hàng đó, ờ, là tất cả những cái sản phẩm tại b bán tại Quảng Trị, nhưng mà họ mang từ bên biên giới Lào qua họ bán, có rất là nhiều sản phẩm luôn. Thì, ờ, mình có gặp một số cái bạn nhân viên bán hàng ở tại đó, và các bạn cũng còn rất là trẻ tuổi.
Ừm. Tức là cái cái sản phẩm đó là là ở bên, ơ, nước bạn đem qua bên nước mình bán. <chuckles> Ừm.
Đúng rồi. Chính xác luôn. Tức là cái chủ cửa hàng đó người ta, à, chuyên đánh hàng từ Lào, và người ta mang về Quảng Trị người ta bán. Thì, ờ, mình đã có ừm, mình có gặp một số bạn nhân viên bán tại cái cửa hàng đó. Là những cái bạn rất là trẻ còn rất là nhỏ tuổi, cũng như là, ờ, là đã đã còn rất trẻ, nhưng mà đã ừm, ờ, mình mình cũng không có hỏi rõ, hông biết là các bạn có còn đi học hay không? Nhưng mà, ừm, các cái mình nhìn các bạn mình thấy là hoàn cảnh cũng rất là đáng thương á.
À, khá khá là mới mẻ đó nha. À, vậy là vậy là bạn gặp cái cái tình huống, a, mà những cái người bạn trẻ còn nhỏ tuổi như vậy mà đã đi làm rồi thì bạn có cái chút, a, tâm trạng có chút xúc động, đúng hông bạn?
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Tức là, ờ, khi mà mình đến Quảng Trị du lịch á, mình, ờ, đi ngang qua Quảng Trị thì khi mà mình gặp những cái bạn, ờ, nhân viên bán hàng đó đã làm thay đổi cái suy nghĩ của mình. Ờ, thi mà mình, ừm, có cơ hội đi ngang Quảng Trị thì mình mới thấy đó là một cái vùng đất, ờ, cũng còn khá là khó khăn, và, ờ, th thật ra thì cũng không có nhiều cái cảnh quan để mà phát triển du lịch như là Đà Nẵng hay là, ờ, ờ, Hội An ở Quảng Nam. Thì bản thân những cái bạn, à, bán hàng trẻ tuổi này nè, khi mà các bạn ấy thấy mình và bạn thân của mình cũng trạc tuổi các bạn ấy đến du lịch thì các bạn ấy rất là mừng, ừm. Và mình thì trong cái bản thân của mình á, cách tức là các bạn ấy giống như là thấy một cái người khách ở phương xa tới và không có phải là địa phương á, thì các bạn ấy có những cái câu hỏi làm cho mình rất là xúc động. Ví dụ như là, ừm, ờ, à, "Chị, ờ, mua cái giỏ xách ở đâu đẹp quá? Có thể cho em xin cái nơi mua được không?" Tức là, ừm, các bạn ấy thấy cái gì các bạn ấy đúng rồi, tức là các bạn ấy thấy cái bất kì một cái điều gì các bạn ấy cũng thấy là rất là mới lạ đó bạn.
Ừm. Ừm. Rồi. Ừm. Đúng, đúng. Ừm. Ừm, đúng. À, tức là họ hỏi mình luôn. À, là bạn bạn có nghĩ là cái cuộc sống của những cái người mà bán bán hàng đó còn trẻ tuổi như vậy thì họ chắc là họ có khó khăn hông?
Có. Tức là thông qua những cái lời nói, những cái chia sẻ của các bạn ấy thì mình cảm nhận được là, ờ, cái cuộc sống của các bạn rất là khó khăn, và các bạn cũng rất là có ít điều kiện được tiếp xúc với lại những cái, ờ, vật chất hoặc là mình mình cũng chung chưa biết tả sao. Tức là những cái mà mà mà nó vượt ra khỏi cái sự tưởng tượng của các bạn á, nên là khi mà các bạn thấy những cái người cũng trạc tuổi với các bạn ở nơi khác đến thì các bạn có phần, ờ, rất là tò mò cũng như rất là háo hức.
Ừm. Rồi, mình hiểu. Rồi, mình hiểu. À, vậy rồi sau cái cái chuyến đi đó thì không biết là nó có ảnh hưởng đến cái tâm trạng hay cảm xúc hay là những cái công việc của bạn sau này hông bạn?
Ừm, ừm. Ừm. Ờ, sau khi mà mình đã quay trở về từ cái chuyến đi á, thì, à, mình cũng có tìm kiếm ở những cái hội, những cái nhóm mà người ta chuyên quyên góp đồ, ờm, giống như mình đã sử dụng đồ mà còn mới á, thì mình cũng có quyên góp, mình muốn tặng và mình cũng có ghi chú trong đó là mình muốn gửi những cái món đồ của mình đến tỉnh Quảng Trị. Mình muốn đóng góp thêm cho, ừm, những cái người người, ờ, đồng bào của mình, những người, ừm, dân, ờ, những cái người, à, cùng vần trong nước của mình những cái món đồ mà mình cảm thấy là còn mới mà mình không có sử dụng.
Ừm. Wow. Ừm, tuyệt vời nha. À, tức là cái hành động đó là chỉ sau khi chuyến đi là bạn mới thực hiện, còn trước trước đó là mình chưa có làm, đúng hông bạn? À.
Đúng rồi. Đúng rồi. Tức là mình chưa có biết được là ở cái nơi mà mình đã đến đi ngang qua á, là nó cũng có những cái hoàn cảnh và những cái cái cái cái bạn trẻ như mình. Nên là mình cũng rất là muốn góp một cái phần, mình nghĩ là nhỏ thôi, một cái gì đó rất là nhỏ thôi nhưng mà có thể giúp cho các bạn có những cái, ưm, cuộc sống với lại có những trải nghiệm tốt hơn.
À, nhưng mà nếu mà, ừm, sau cái chuyến đi đó, ơ, nếu mà sau này mà được quay lại cái nơi đó thì không biết là bạn có có muốn nói gì với những người đó hay là muốn chuẩn bị cái gì cho họ hông?
Ừm. Ừm. Ừm. Mình nghĩ ra là nếu mà mình có dịp quay trở lại á, thì mình, à, chắc chắn là mình sẽ tặng luôn cái túi xách của mình cho bạn ấy. Bởi vì thật sự là hôm đó đúng rồi, bởi vì thật sự là hôm đó mình đi á, là cái đó là cái túi xách duy nhất mà mình đeo trên người, và mình để rất là nhiều đồ ở trong. Nếu mà nếu mà hôm đó mình tháo cái túi ra mình đưa luôn cho bạn ấy thì mình hổng có cái gì để để điện thoại, để tiền, để son hết á. Kiểu như, mình hông có cái gì để đựng hết bên nên mình bắt buộc mình phải đựng đeo cái túi đó trên người, chứ nếu được là mình cũng gửi cái túi đó tặng cho bạn ấy. Bởi vì mình cảm thấy rằng là, ờ, một cái hành động nhỏ thôi nhưng mà nó có thể giúp thay đổi, ờ, một cái cái cái cái cách nhìn, một cái cuộc sống của một người á. Ừm.
<laughs> Tuyệt vời. <chuckles> Ừm. Ừm, đúng ha. Ừm. Ừm. Đúng rồi đó bạn ơi. Khi mà mình, à, giúp được một cái người nào đó, tuy rằng là cái cái đó nó không có, ơ, có giá trị nhiều với mình á, nhưng mà đối với người khác có thể đó là một cái gì đó rất là quý giá đó nha.
Ừm. Ừm, ừm. Nên là, ờ, mình cảm thấy rằng là sau khi mình đi du lịch về á, ờ, được trải nghiệm nhiều thứ, được nhìn thấy nhiều thứ cũng như được biết thêm về rất là nhiều cái văn hóa, lịch sử, con người, món ăn. Thì mình cảm thấy là, ờ, đó là những cái trải nghiệm rất là đáng quý, ờ, và luôn luôn là một trong những cái mà mình không bao giờ có thể quên được.
Ừm, đúng. Đúng rồi đó. Cái chuyến đi của bạn là không không phải là, à, một chuyến cái du lịch bình thường đâu, mà nó là một cái, á, trải nghiệm không phải mang, a, quà về nhà mà là mang một cái ý nghĩa gì đó về nhà, nhất là cái việc thay đổi trong, ơ, cái tâm hồn của mình đó. Hôm nay rất là vui được, à, nói chuyện với bạn về cái chuyến du lịch làm thay đổi cuộc sống của bạn nha. Cảm ơn bạn rất là nhiều.
Ừm. Ừm. Ừm, mình mình cũng cám ơn bạn rất là nhiều. Ờ, chào bạn nha.
OK, chào bạn.